So, 'yung mga pagiging mahal niya, kasi 'yung branding nung restaurant, 'yung plating hindi rin naman, eh. Kumbaga parang mina-maximize nila 'yung ano, 'yung kanilang earnings siyempre nag-aano ng mamahaling presyo, pero 'yung sangkap gaya ng sabi mo, mababang kalidad, <sucks teeth> ayun. So, nagiging mahal dahil ng kanilang pangalan.
Tama, tama. Ayan kadalasan ganun nga. Kaya ako ganiyan, eh, 'yung hindi ako nakikinig sa mga, alam mo 'yun mga influencers kasi, may pagkamadalas ano din sila, eh, paid na sila mismo nung place, lalo na kung nag se-search ka ng mga kainan, oo 'di ba?
Oo, 'tsaka syempre OA. Ayun nabalitaan mo ba 'yung sa lechon Carriedo?
Ay hindi ano 'yan, sige kuwento mo 'yan.
Ano daw, ah, parang pinakita kasi nung vlogger. Alam mo ako hindi hindi rin hindi rin ako mahilig manood ng vlogger actually, ng mga vlogs, ganiyan.
Hindi, ako naman mahilig akong manood, pero hinaha parang hate watcher ako, papanoorin ko lang sila dahil I hate them, gano'n. <chuckles> hate watching, gano'n.
Ah, pero ayun 'yung sa <sniffs> lechon Carriedo ano parang ang issue, ano 'pag vlogger dinadamihan, pero 'pag sa normal na customer hindi. 'Di siyempre parang nga namang mabudol ganiyan, kanya-kanyang ano, diskarteng loko-loko.
Ay grabe sila. Mm. 'Tsaka kadalasan 'yang mga ano, 'yung mga englishero englisherong ESL na ano mga influencers na 'yan, madalas paid sila nung ano mismo nung establishment. Kaya 'pag pinapaki 'yung mismong kinakamerahan nila nasaan 'yung mga pagkain sa buffet, 'yung mga inoorder nila, 'di di ako bilib dun talaga, talagang sa ano ako personal experience, 'tsaka alam 'yun kinu-curate ko talaga na sa personal 'yung mga gusto ko 'tsaka 'yung masasarap na kainan, gan
Mm. Oo. Mm. Ayun grabe naman 'yung pag-curate niya, ibig sabihin madalas siya kasi marami siyang kinu-curate.
<laughs> Hindi naman, ano lang ako ma ano, mapanghusga lang ako, 'yun lang.
Oh 'di ba?